والله ما أكدبش عليكِ، يعني أيام الجامعة يمكن كان في شخص صراحةً، يعني بس عارفة اللي هو كان مجرّد كلام، ولكن ما حصلش نصيب أصلًا، فحاليًا أنا بقيت مُعتمد على فكرة، لأ، أنا مُعتمد على فكرة إن أنا سيابها بظروفها وزي ما تيجي، تيجي، اللي هو يعني كده أنتِ فاهمة قصدي، بس إيه، يعني مش دلوقتي برضه، يعني سايبها بظروفها بس، يعني لمّا ييجي وقتها فاهمة قصدي، اللي هو مش دلوقتي برضه، يعني لمّا ييجي وقتها كده ربّنا يحلّها. هو أخل أعتمد عادي على والدتي، أعتمد على حد أنا مثلًا شُفته وخلاص وعجبني، أنتِ فاهمة قصدي، مش شرط يكون في حد، يعني ما فيش مشكلة صالونات وبتاع، طَب ما هو ده الجواز الطبيعي، أأد ز ده جواز وده جواز، فاهمة قصدي، في جميع الحالات في جميع الحالات هيبقى في فترة خطوبة وكده. فالفكرة نَفْسها في في الوقت فاهمة قصدي، الوقت والصَربَعة اللي هُم فيها، اللي هو ي يالّا بينا ومش عارف إيه، بيحسّسني إن أنا داخل ماتش كورة، يعني اللي هو
إمم. أيوه. برافو. إمم. أيوه فهماك، إمم. بالضبط، آه. عايزة صح، بالضبط، برافو عليك. إمم، إمم. صح. إمم. أيوه، زُرار هتدوس عليه هت هتلاقي العروسة وتجيب الشَقّة وتوضّبها وشكرًا على كده يعني، فهماك.
ليه يعني الصربعة؟ بالضبط. بالضبط، وأنا أصلًا يعني عارفة المشكلة في كده كان بجد، يعني لو هنبُص لها بجد في المشكلة، المشكلة أصلًا إن ما فيش ما فيش شَقّة، يعني حتى الشَقّة لسّه ما اتوضّبتش، ما فيش أي حاجة اتوضّبت، زي ما تقولي ما اتدّقش فيها مسمار. فاللي هو: "أنتم بتتكلّموا وبتاع،" يقولوا لي بالض بالضبط، "أصل لأ، أصل الشَقّة موجودة." "يعني إيه الشَقّة موجودة؟ يعني هي الشَقّة هي اللي هت يعني خلاص ماشي أنتم أنا اخترت العروسة، الشَقّة بقى هي اللي هتجهّز نَفْسها وكده؟ طب ما الشَقّة محتاجة فلوس، ما هو أنا مش لازم إن أنا أسعى ولازم إن أنا أشتغل برضه على نَفْسي دلوقتي، قبل ما أفكّر في الخطو فكرة الخطوبة والجواز، عشان أجهّز على الأقل شَقّتي، أكون واقف على الأقل على رجلي؟" يقولوا لي: "لأ، لازم بتاع وكده، أنت شاب والمفروض إن أنت يعني إيه، يعني اللي في سِنّك متجوّز ومخلِّف." هو ماشي اللي في سِنّي متجوّز ومخلِّف، بس أنا فعلًا يعني على الأقل مثلًا في حد ساعده في البيت، بالضبط. كل واحد ليه ظروفه
أها. إمم. متصربعين على إيه؟ أيوه، صح. برافو عليك. إمم. صح، صح. أيوه فهماك. كل واحد إمم، إمم. كل واحد ظروفه مختلفة فعلًا، بس طَب أنت شايف أصلًا عايز تحقّق إيه قبل ما تاخد الخطوة دي؟ يعني أنت شايف في حاجة معيّنة عايز تحقّقها قبل ما يعني تقول آه، أنا خلاص جاهز إن أنا دلوقتي أتجوّز؟ يعني أنت حابب أنت اللي تضبّط شَقّتك، في هدف معيّن مثلًا بتسعى له في شُغلك أو كده عايز تضبّطه قبل ما تاخد الخطوة دي؟
بالضبط، أنا مش ه

بالضبط بقى هاقول لِك، دي حقيقة فعلًا، دي الحقيقة دي جوّايا. أنا مش عايز أتجوّز، أنا في فكرتين في دماغي مش عايز أتجوّز أ أو أخطب حتّى قبل ما، قبل ما أعملهم. أول حاجة إن أنا بجد أكون مجهّز شقتي ومن ويعني بجد ومن كل حاجة، إن أنا أكون مجهّزها من كل حاجة، ودي كلمة كل حاجة مش بس مجرّد الشقة، لأ حتّى برضه الأجهزة وكل حاجة. أنا مش حابب أصلًا إن أنا ال فاهمة؟ اللي هو يكون فيه إيه، إن أنا أخد حد ويشتري وبتاع، لأ أنا عايز إن أنا أكون مجهّز كل حاجة. أنا باحس إن ده الصح أصلًا وده الدين وده كل حاجة أصلًا إن إحنا الواحد، الواحد فاهمه والحاجة دي، دي أول حاجة. آآ تقدري تقولي برضه وفي نَفْس الكلام برضه إن أنا أكون واقف على رجلي في شُغل وفي شقة، لازم يكون واقف على رجلي في الاتنين، دي أول حاجة. تاني حاجة بجد أنا شايفها وحاجة مهمة جدًا ألا وهي إن أنا أكون قادر أفتح علي بيتين، يعني مرتبي نَفْسه يكون قادر يفتح بيتين، يكون قادر إن هو يصرف على بيتي مثلًا اللي أنا فيه اللي هو والدتي، ووالدي، وأخواتي، وكده، وفي نَفْس الوقت يكون قادر يفتح البيت التاني. أنا لمّا أحس الإحساس ده، لمّا أحس إن أنا أق قادر إن أنا أفتح البيتين وقادر أصرِف على البيتين دول اللي هو بيتي، والبيت التاني اللي أنا هاتجوّزها وكده، ساعتها هاقول لِك آه، أنا فعلًا أنا فعلًا هِنا كده أنا جاهز إن أنا أتجوّز أو جاهز إن أنا آمم أتجوّز دلوقتي. لكن الفكرة لازم أستنى، أنا لازم ما أسربعش نَفْسي برضه، الواحد لازم يفكّر صح برضه يمكن يختار غلط والّا حاجة، ودي أكبر مشكلة بجد أحسها إن هي ممكن تواجهني. بصراحة يعني عشان ما اكدبش عليكِ. أختار غلط.
إمم. حلو أوي. براڨو. براڨو عليك. اهم. براڨو عليك. امم. إمم. أيوه. اهم. صح. فاهماك، أنا فاهماك فعلًا. إمم، هي واضح من كلامك إن أنت مرتّب أفكارك كويّس جدًا، وعارف أصلًا أنت عايز توصل لإيه. يعني بجد أنا باحييك جدًا على النقطة دي. يعني فعلًا مش كتير خالص من ال الشباب بيبقوا عارفين أصلًا هُم عايزين إيه في حياتهم، بيبقوا ماشيين كده وخلاص، مش عارفين أصلًا الهدف اللي م بيسعى له أو كده. فبجد يعني براڨو عليك. بس خلّيني برضه أسألك، هل أنت جرّبت بقى إن أنت تتكلم معاهم عن الموضوع ده؟ يعني تقعد معاهم تفهّمهم كويس أوي أنت بتفكّر في إيه. فهّمهم بقى أنت عايز توصل لإيه، أهدافك إيه، طموحاتك إيه، عشان برضه حتى يبقوا معاك في الصورة وفاهمين أنت رافض مثلًا إن أنت آآ ترتبط ليه دلوقتي؟
دي حقيقة فعلًا.